Bali ganito 'no, ambilis ko ma-overstimulate or parang nagiging anxious ako sa paligid ko lalo na pagka may biglang tumunog na telepono tapos lalong-lalo na pag nasa mall ako tapos sobrang daming tao tapos medyo alam mo yun katulad nitong nagdaan na holiday, ah, holiday rush ganyan. So, siyempre maraming tao ganyan and naaano kasi nakaka-aligaga parang ganun. So, ah, ano kaya yung puwede kong gawin para kahit papano, eh, mabawas-bawasan yung, ah, overstimulation sa akin?
Hmm. I see. Pero ga'no ba kadalas nangyayari sa'yo 'to? Like, halos araw-araw na ba or kapag may mga pagkakataon lang talaga na ano, na kapag may naririnig kang ingay or kapag may tumatawag?
Sa'kin ka actually medyo madalas lalo na pagka may mga event ganyan. Lalo na ngayon na may papunta rin susunod na event lalo na sa, ah, January 9 ganyan kasi medyo maingay dito, lalo na't mag-fi-fiesta ganyan. So, naaano ako, parang naiirita ganyan, na naaano ako parang nawawalan ako agad ng gana and parang mabilis ako mag maktol kasi nga parang na alam mo yun nai naiinis ako kahit hindi ko naman hawak yung sitwasyon, ganyan.
Ah. Ah. Mm, so technically talaga parang nai-stress ka, 'no, sa mga bagay-bagay. Pero saan naman 'to ano, ah, madalas nangyayari, do'n lang ba kapag halimbawa sabi mo kasi magkakaroon kayo ng piyesta, kapag ganyan ba, o kahit sa bahay lang, ganyan, o trabaho?
Mm. Mm. Actually, mas madalas siya talaga sa bahay kasi lalo na, ah, 'pagka gano'n nga magkaka-fiesta or may mga event. Pero sa opisina, sa trabaho, ah, gano'n din, pero hindi ako yung talagang sobrang, ah, parang katulad sa bahay na minsan nagtatan hindi naman tantrums, pero nagmamaktol. Sa opisina, makikita lang na parang iritable ako, nakakunot yung noo ko, yung ganyan, and may mga pagkakataon nga na pagkaganyan na medyo sobra-sobra na yung mga, ah, kumbaga, yung ingay na naririnig ko na parang, alam mo 'yon, yung nakaka-panic, papunta na papunta na siya sa magpa-panic, eh, either naghe-headphones ako or nagpupunta ako sa CR para kahit papa'no, eh, ma-tone down yung mga naririnig ko kasi kahit papa'no yung, ah, comfort room ng opisina namin is medyo nakakaaano, nakakabawas ng ingay, parang ganyan.
Eh, gano'n pala siya, 'no? Bukod do'n sa mga ginagawa mo, 'no, na pumupunta ka ng CR para mabawasan yung ingay, ano pang mga ginagawa mo kapag, ah, nakakaramdam ka na talaga ng stress o meron ka pa bang ibang, ah, coping mechanism na ginagawa bukod do'n sa pagpunta ng CR? Ganiyan?
Usually, ayan. Usually 'pag sa opisina, gano'n nga naka-headphones ako na talagang usually hindi nga actually yung headphones ko kahit hindi siya gumagana eh wala akong pinapatugtog, wala akong pini-play na music or video, nakalagay lang siya para ma-lessen yung, ah, yung nariri
Hmm. Ingay.
Para ma-lessen din yung atensyon na, kumbaga, kasi nga alam nila naka-headphones eh. So, hindi ka ma alam nilang hindi ka makikinig, ganiyan. And 'pag sa bahay naman may mga pagkakataon na, ah, nagkukulong lang ako sa kwarto lalo na 'pag maingay. Tapos, ah, nag-aano lang din ako kumbaga ay, ah, nagdo-doom scrolling ganiyan or basta nasa kuwarto lang ako, so or 'pag may pagkakataon na ako lang sa bahay mismo nakasarado lahat yung buong bahay namin. Kasi, ah, nakakaano rin yung ingay ng mga tao sa labas. Na hindi kasi ako yung klase ng tao palalabas eh. So, usually di nga nila alam na nandito ako unless lumabas ako ng bahay. So, para lang ma-lessen kasi maingay din usually dito sa amin lalo na't mas maraming mga tao 'tsaka mga bata na nandiyan.
Ah. Mm. Mm, I see pero ayon 'no, maganda 'no, na mababanggit mo na may mga ano, may mga ginagawa ka rin naman talaga para, ah, ma-lessen yung ingay. Tama 'yon 'no, na talagang isara yung mga pintuan ganyan. Pero, for safety purposes lang din talaga, ah, wag hayaan 'no, na puro mga naka-lock kung mag-isa ka lang din talaga. Ayan, para siyempre, ah, alam mo rin kung just in case of emergency mayro'n ka talagang malalabasan na mabilisan. Pero, ayon 'no, ah, maganda rin na ginagawa mo na nag-aano ka naghe-headphone ka para mabawasan yung ingay sa paligid mo. Kapag gano'n naman ba ang nangyayari kumakalma ka na naman kapag, ah, 'yon, ah, nakasarado ang mga pintuan at ah, naka-headset ka dahil nababawasan na yung ingay, mas kumakalma ka na naman at ah, nababawasan yung stress?
Mm. Hmm. Oo naman, lalo na pag nasa bahay ako ganyan. Kasi bukod sa hawak ko yung oras ko at hawak ko yung kumbaga yung magiging ano ko, na kahit papaano is makaka nakaka-lessen siya nakakalma ako and, ah, nagkakaroon ako ng parang assurance na siyempre safety, eh, safe ako do'n sa bahay namin, ganyan. And kung sa opisina naman kahit papaano, eh, parang nakakapag ano 'ko, nakakapag, ah, ano ba yon? Slow down kasi, minsan nag over analyze ako ng mga puwedeng mangyari lalo na, ah, siyempre sa opisina hindi mo maiiwasan na may pagtatalo, ganyan. So, parang pag kahit papaano, eh, lumabas ako do'n sa lugar kung saan yung medyo may pagtatalo or may discussion ganyan. Parang kahit papaano, eh, hindi ako kumbaga hindi ko iniisip na baka ganito, baka ganyan so, nale-lessen siya and nakakapag-isip ako ng puwede kong gawin or maitulong if ever na kumbaga magkaroon kami ng kumbaga yung discussions is kailangan na rin ng kumbaga unting brainstorming parang ganyan.
Mm. Oo. Mm, para at least no, um, ah, kumakalma ka rin at some point. Napakaimportante rin kasi talaga nyan na alam mo yun, kung nakaka-ano rin naman, kung halimbawa nagso-social media ka may mga pagkakataon na ah, dun ka mas naaano. Ah, may mga pagkakataon ba no na-curious lang din talaga ako, kapag nagso-social media ka okey naman siya? Or nag-aano ka nag-i-scroll din talaga ganyan, tapos naka-headphone ka parang dun ba kumakalma ka naman? Kasi di ba may mga ano din sa social media yung mga ah, maingay ganyan kasi entertainment din yung nasa ano social media eh. Or may mga pagkakataon na hindi ka rin talaga kumakalma doon sa mga ganong bagay?
Actually, ako yung social media kasi sakin hindi naman ako masyadong natambay dun unless, ah, kung tumambay man ako dun usually yung mga video or mga nadadaan naman sa newsfeed ko or sa ano ko mga reels ko is usually mga hayop ganyan mga pusa, nature or mga comedy. So, okey lang kasi kahit papano yung mga yun is nakakatulong sakin magpakalma dahil siyempre sino bang hindi matutuwa makapanood ng mga pets na cute or mga nakakatuwa mga ganyan.
Ah. <chuckles> Mm cute. <chuckles> Yes oo pet lover ka pala no? Tama yan. Naku ang cute pa naman mga pusa di ba? Aso usually ang nakikita ko o kaya rabit eh yan talaga ang mga ano, palagi nasa social media para at least kumalma ka. Pero no, tama yun no, ipahinga mo lang din talaga yung ano mo, ah, sarili mo lalo na kapag pakiramdam mo ah, na-overwhelm ka na dahil dun sa ano, sa ingay sa paligid mo. Ah, how about naman yung mga ano, ah, notification ganyan? Di ba di naman maiwasan yan na sa cellphone may biglang notification. Minsan sa mga application kagaya nung ano, ah, Gmail ganyan or kaya kung meron kang mga TikTok, ah, Facebook. Palagi talagang may mga notification dyan. Kumusta ka naman everytime na nakakatanggap ng mga ganun?
Mm. Hmm mm. Mm. Ayun. Ang ginagawa ko naman, ah, naka actually, yun nga eh. Minsan napapagalitan na nga ako kasi naka-off yung notification ko. So, ang ginawa ko, kinonek ko siya dun sa mga smartphone para if ever na mag-vibrate yung, ah, smartphone ko, dun ko nakikita kung sino yung mga kailangan, kung may messages ako nare-receive or notifications lang talaga siya na parang hindi naman siya gano'n kaimportante. So, if ever na nakita ko na message or tawag, ganiyan, saka ko lang kukunin yung phone ko para kahit papaano is hindi ko na kailangan i-open lagi yung, ah, yung tunog kasi minsan nakakaalibadbad din na laging tunog nang tunog yung cellphone tapos hindi naman para importante yung mga mare-receive, kundi mga common notification lang. So, ganun yung ginagawa ko.
Hmm, I see. Tama yun pero at least, 'no, mag ang kagandahan naman diyan nama-manage mo, ah, maigi. Lalo na siyempre sa trabaho mo rin, minsan may mga e-mail din talaga na importante na kailangan mong sagutin. Ayusin lang din talaga yung sa setting. Ayan talaga ang pinakasolusyon diyan kapag ganyan, 'no, at siyempre, 'no, ayan, ah, alamin mo rin yung ano, right place talaga na alam mong ma-e-enjoy mo. Halimbawa na lang kapag nandun ka sa bahay niyo, may sarili ka bang kuwarto, na ano? Ayan. So, yun, ah, tahimik dun, 'di ba? Oh, isara mo lang yung kuwarto mo, mag-enjoy ka, ganyan, tas nakaano ka pa, naka-headset, 'di ba, para at least, ah, nakakalma mo yung sarili mo dun, puwede kang, ano, puwede nga kahit naka-headset ka, ano, magbasa ka ng mga libro para calming lang, 'di ba? Ayun, nasubukan mo na ba 'yon? Mahilig ka rin ba magbasa ng mga libro, ganiyan?
Mm. Mm. Meron naman. Mm. Mm. Actually oo. May mga pagkakataon din naman na nagbabasa ako ng libro. Though mabilis talaga rin ako ma-distract ng, ah, kaka-scroll sa social media or may mga pagkakataon na, ah, parang ayoko lang din and nakakatulugan ko minsan parang gano'n.
Wow. Mm, pero at least kapag nakakatulog ka na-re-relax, 'di ba? Ayun na puwede nga rin talaga yun na ano na alternative kapag talagang 'di ka makatulog, magbasa ka lang. Kasi kapag ganyan, kumakalma kasi yung mata mo, eh, kaysa dun sa social media, 'di ba? Social media kasi kapag nakatutok ka diyan, ah, nagana ang kamay mo kapag nag-i-scroll ka. So, talagang alert ang mangyayari sa'yo na hindi ka makakatulog pero kapag ano siya, ah, i-a-alternate mo siya into calming music, ganyan, ma makakakalma, 'di ba? Tapos siyempre ayon dun nga sa libro kapag nagbabasa ka, ah, kumakalma ka rin kasi at some point doon. So, at least na-le-lessen, lessen yung ingay, nakakapagpahinga ka rin at napapahinga mo rin talaga yung utak mo. Kasi may mga pagkakataon 'di ba, na 'pag walang pahinga, walang tulog dahil nga din sa ingay sa paligid, ang nangyayari stress, 'di ba? Na parang, ah, nag-o-overstimulate ka na hindi mo tining hindi mo rin kasi talaga mapigilan yun, eh, yung sa mood, 'di ba, may mood swing? So, ayun tama rin 'no yung mga ginagawa mo talaga na, ah, nagkakaroon ka rin talaga ng ano, ah, alternative para talaga makapagpahinga at ma-lessen yung ingay.
Mm, oo. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. Mm. O, yun na nga eh, and siyempre, ang hirap din lalo na pagka na-eve, ah, na-over stimulate na ako, may mga pagkakataon na imbes na may mga lakad dahil nga parang napapagod na ako agad, ang bilis kong maubos or nade-drain na yung energy ko, kina-can nagka-cancel ako or hindi na kami tumutuloy and siyempre, parang sa part ko or sa part din ng, ah, mga kasama ko, parang, ah, nakakainis or sa kahit papaano is parang nakakapanghinayang kasi siyempre, looking forward ka sa mga gano'ng event or gano'ng lakad ta's biglang nagka-cancel kasi nga parang, ah, parang nagkatamaran na or parang napagod na, parang ganiyan. So, parang dahil lang sa as as dahil parang naano ka, over stimulate ka lang, ganiyan, parang naano ka na, napago na parang parang hindi ka ma hindi ka ma-relax tapos yung lakad niyo na aano, nasa-sacrifice.
Hmm. I see. So, ayun, 'no? So, tama lang din talaga na pangalagaan mo yung sarili mo. Maiiwasan din naman ang ingay, 'no, pati yung dun sa ano, telepono yung mga notification, ganiyan, 'pag naayos mo na yung setting at siyempre, 'no, ah, mababawasan din talaga yung screen time. Meron din naman na, ano, yung mga hobbies mo gawin mo, without yung ano, paggagawa ng screen time, pagbabasa or kaya, ah, puwede rin na pagluluto, 'no? Nagluluto ka rin naman ba? Para alam mo yun, nada-divert natin siya. Ayun. Pero ayun, okey lang, at least, nada-divert, 'di ba, kung ano yung mga ano mo, ah, yung mga ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo na, ah, lessen, ah, yung screen time din para at least, napapahinga mo yung utak mo at na-e-enjoy mo kung ano man yung mga ano, ah, pinagkakaabalahan mo sa pang-araw-araw.
Hmm. Mm. Hindi. <chuckles> Sabagay. Oo nga 'no, hindi ko rin minsan naaano na yung screentime is hindi rin siya nakakatulong na makapagpakalma and isa rin siya sa nag-cau-cause talaga ng parang ingay sa paligid ko kasi dahil kakapanood or kaka-reels na minsan is hindi naman siya nakakatulong. So, parang na-o-overwhelm and then na-o-overstimulate din naman ako doon.
Yes. Mm. So, ayan 'no pwede rin naman talaga na-i-lessen, ah, wala namang mali do'n ah, kasi ang sobra masama rin naman talaga kaya dapat, ah, sakto lang, ah, paminu-minuto, ilang minuto kung talagang yon nakakapagpakalma sa'yo at some point. Pero pag sobra kasi, ah, nakaka-stress din siya at nakakadagdag din kasi yung screentime para, ah, hindi ka makapagpahinga, eh, kasi na-entertain ka nga, yung utak mo ay hindi rin talaga napapahinga at some point, ayon. At sana 'no, ah, nakatulong ako sa'yo pati yung mga payong naibigay ko para, ah, mas kumalma ka at maiwasan ang pag-o-overstimulate 'no.
Ayan, maraming salamat din and malaking tulong yung mga ibinahagi mo sa akin kaya, ah, susundin ko rin siya and maraming salamat muli at sana makapag-usap tayong muli. Paalam.
Paala